Mmh, d'accord. Bah c'est, heu, c'est intéressant, heu, justement ton ton analogie avec le coureur qui doit qui doit s'entraîner pour augmenter sa capacité d'endurance. Heu, parce que qu'est-ce que tu fais, heu, si à un moment donné, tu retrouves bah par exemple, le coureur il est blessé, il est malade, il est pas bien, il a pas forcément, heu, il est pas en état, il a pas forcément envie. Heu, quand tu te retrouves en panne comme ça, mmh, pour, heu, activer et développer ta curiosité, co comment tu fais pour heu, bah pour que ça revienne, pour, heu, arrêter le mode panne et te remettre en route?
Ah, le mot est peut-être pas le bon, se forcer, à un moment. Heu, à un moment, je pense que, heu, il y a beaucoup de choses dans la vie, on a l'impression qui on veut des choses un peu magiques. On veut des choses un peu voilà. Moi, je vais prendre mon cas par exemple, hem
Mmh, d'accord.